คือจริง ๆ ก็เหมือนเดิมนะเวลาได้เจอกัน คือส่วนใหญ่อะค่ะ ถ้าเราแบบว่าเป็นฝ่ายนัดเนี่ย เขาก็จะมา ถ้า ถ้าเขามาได้เขาก็จะมากันน่ะค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะไปไหนมาไหนกันเอง ไปกินข้าว ไปแบบจัดทริป ไป บีช ไปอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็จะไปกันแค่ 3 คน อะ มันจะมีทั้งหมด 4 คนนะ คือเราอะคนที่ 4 คือเขาก็จะไปทำอะไรกัน 3 คน เงี้ย แต่ถ้าวันไหนเราแบบว่า เฮ้ย เออ อยากออกไปกินข้าวกับเพื่อน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เออ ถ้าเขาว่างอะ เขาก็จะมา เขาจะแบบ เราก็คุยกับสารทุกข์สุกดิบกับเขาอะ แล้วคือเขา 3 คนน่ะ ไม่มีใครมีลูกเลยด้วยไง มีเราอะมีลูกอยู่คนเดียว คือเราก็บอกเขาว่า เราอะก็เข้าใจนะว่า เออ เวลาแบบ บางทีก็อยากจะไปกันแค่แบบ เอ่อ แค่แบบกลุ่มผู้หญิงเนาะ ไม่อยากจะแบบว่า เออ มารบกวนเรา แล้วเราเองก็มีลูกด้วย แต่เราก็บอกเขานะว่า แต่เราก็ยัง รู้สึกเจ็บอยู่ดี มันก็ยังรู้สึกแบบ เออ น้อยใจอยู่ดีแหละ ที่เราไม่สามารถเป็นส่วน 1 ตรงนั้นกับเขาได้ อย่างเงี้ยอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อืม อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อืม อืม อืม แล้วไม่ทราบว่ากับเพื่อนกลุ่มเนี้ย คือสนิทกันมานานหรือยังคะ?
ก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนาะ เมื่อประมาณตั้งแต่ปี สองพันสิบเอ็ด อะค่ะ ก็ สิบ กว่าปีแล้ว แล้วมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า เราอะย้ายไปอยู่เกาหลีด้วยมั้ง พอเราอยู่ได้ประมาณ 5 ปีอะค่ะ เราก็ย้ายไปอยู่เกาหลี แล้วก็เราก็ ย คือเราอะย้ายออกไปจากอเมริกา 6 ปี แล้วเราก็กลับมาใหม่ ใช่ไหม แล้วกลับมาคราวนี้เรามีลูกมาด้วย เราก็คิดเหมือนกันแหละว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราหายไปอะ มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มันเหมือนแบบ มัน ข แบบขาดการปะติดปะต่อไปนิดหนึ่งน่ะค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อ๋อ อือฮึ ๆ อืม แล้วไม่ทราบว่าคุณเคยคุยกับเพื่อนในเรื่องของความรู้สึกของคุณตรงนี้ไหมคะว่า เอ๊ะ! จริง ๆ เราก็แบบอยากไปนะหรือว่า เออ เราก็ เอ๊ย อยากจะกลับมาเหมือนเดิมก่อนอยากจะแบบ แฮงเอาต์ ก่อน เหมือน เหมือนช่วงเวลาก่อนที่เราจะมีลูก หรือว่าช่วงเวลาที่ก่อนเราจะย้ายไปเกาหลี อะไรอย่างเงี้ย ก็นึกภาพบรรยากาศเก่า ๆ เคยมีคุยกับเขาในเรื่องนี้บ้างไหมคะ?